もうですね。これはひとえに、その、やっぱり社会の公平性、透明性にかかっていると思いますね。これだけ、なんか、あの、ん、透明性も薄れてきてるし、もう、透明性すごく昔に比べれば訴えられてますよね。例えば、なんか差別があったら、もう、絶対に許さないとか、今日のニュースでもなんか、あの、郵便配達する人が、ちょっと耳のご不自由な高齢者に対して、あの、不在票に、あの、差別的な用語を書いたら、もう、解雇になったっていうのが報道されてましたけど、まあ、それぐらい厳しくなってるっていうのはすごいいい面だと思うけど、逆に、なんかよく分からない、不透明なことも増えていって
うん。 うーん。 うんうん。 うーん。うん。 うーん。 うんうん。 う、うううん。 その社会の明性っていうのは、結構、今、もう、難しいじゃないですか、透明性を通るのはね。で、結構、その、立場によって、その、透明性って見方が、視点が変わるじゃないですか。例えばウクライナ側から見るのか、ロシア側から見るのかで、透明性も違うし、ガザ側から見るのか、イスラエル側から見るのか、歴史の背景から見るのかで全然違っていくので、まあ、そういうのを考えた時に、まあ、どういう風に情報とかメディアの伝えることを紐解いて自分なりに落とし込むのかっていうのはすごい大切な視点だなとは思いましたね。うーん。
むつかしいですよほんとに。うん、 つかしいです。 うーん。 ええ。 うーん。ん。 ええ。あ、本当ですね。ふん。うん。違います。うんうん。 うんうん。 うんと思いますね。そうですね、今おっしゃったその、あの、イスラエルとガザとか、その、ウクライナの戦争の話とか、そこまで話大きくなると、もう世界中でですね、色んなあの、深く研究をされている人とか、学者
うん。うん。 うん。 うん。

うーん、結構なんかやっぱ、そういったオールドメディアをずっと見続けてる、ま、世代の方々って、そういったものをぜーんぶそのまま例えば、お昼のワイドショーで流れてる内容を全部そのままう鵜呑みにしてる方とかも多いと思うんですよ。で、結構例えば Yahoo! ニュースのコメント欄とか見ると、全然ね、言ってることが違う人たちがいっぱいて、これって どういう風に情報を収集して、何を自分のものとして取り入れているのかっていうので、全然変わるんだなってすごい思いましたよね。例えば、トランプ支持者の人とそうじゃない人とかで、やっぱりね、ニュースだってトランプのトランプさんのことをすごく悪く言うニュースもあれば、多分ニュートラルに流しているところもあったり、結構分かれてるので、ま、皆さんのね、言ってる内容がこう、コメント欄で違ったりすると、こういう人たちはみんななどんどんね、 リテラシーをどういう風に、 ってるのかなって。
うん。 うんうん。 うん。 ええええ。 ううん。 ああ。 うーん。 うーん。 ああ、 うーん。トランプさんほどのね、ちょっと大きいあの、トピックになってしまうと、まあ、あれはトランプさんが、まあ、大統領で居続けると、困る人もいるわけですよね、特にあの、たくさんお金を儲けたりする人にとっては、トランプさんじゃなくって、もっと言うこと聞いてくれる大統領じゃないと困るっていう人がたくさんいるわけですよね。例えば、トランプさんい 期目ですけど、1期目の時1期目に大統領になった時、トランプさん
うん。 うん。 うんうん。 ううん。 ううんうんうん。 うんうん。 うん。